あ、分かるその気持ち。<laughs> うん、分かる、それ。なんか分かります分かります。うん、なんか、い
うん、うん。<laughs> ふ、わえ。なんか誰も来ないと、ほんと、ま、なんでもいいやって感じになっちゃうんですけど。
そうですよね。うんうんうん。分かります、それ、うん。なんか私も多分そっちのタイプですね。なんかはい、うんうん。はい、いや、やっぱり人を呼ぶんで、綺麗にするっていうのはありますね、やっぱり。うんうんうん、ありますあります。<chuckles>
あ、ほんとですか？<laughs> はい。 うんうん。 あと、なんか定期的に呼んどけば、なんかその直前呼ぶ直前はそこまでやってなくても前回、こう綺麗にした時からそんなに経ってないので、ちょちょっとやるだけで、ま、そ、たうたいてあるので、うん。
はい。 ええええええ。はい。 ええええ、はい。 うんうんうん。 あ、そうですよね。うん。
一回一回の労力が少なくて済みますもんね。
あ、そうですよ。その通り。なんか、分かる、なんか共感します。<laughs> とっても。うんうんうん、同じですね、なんか、うんうん。はい、大事ですよね、呼ぶのも。うん。また、なんかはい。
ううん。<laughs> <laughs> うん。と呼ぶの大事ですよね。 うん、はい。あとなんかやってる工夫とかルーティンってあります？
ああ、私ですか。家事を楽しくする。うん、なんか家事を楽しくするのは、なんかちょっと音楽を聞いたりとか、あの、料理作ってる時に。うん、なんかちょっとそのことに集中したいんで、料理作ることに集中はしたいんですけど、なんかたしりょうお料理くするの嫌いなんで。苦手なんで。うん、なんかちょっとあの、TikTok 見たりとか、なんかあの、音楽流したりとかして。ちょっと、なんだろうな、うん、なんか気持ちをなんか、そううん、はいはい、ちょっと変化の気持ちの変化をちょっと楽しむっていうのはあったりとかしますね。うん。でもルーはい。
はい。 うん。 うんうんうんうん。 はいはいはい。 はい。 あうん。 おん、ぬん、うんうん。 はい。 気分転換っていうか、ふん。 ふーん。 はい。ああ、なるほど。どういう系の音楽？あ、なんかこう、結構ロックで乗れる感じなのか、もうちょっとリラックスというか、する感じのどっち系？あ
ああ。<laughs> ええええ。あ、もう、うん、なんかその時の気分によるんですよね、それに。うん、なんなくちょっと、あの、なんだろうな、うん、バラード聴きたいなっていう時もありますし。うんうんうん。うん、でもポップな曲もいいなみたいな時もあるんで、なんかその時その時にちょっと変えてますね、気分によって。うんうんうん。
ああ、なるほど、ふんふん。 あ、へえ。 はいはい、へあ。 うん、ああ、うん、ふん。 なるほど。ああ、あ、でも確かに変えると飽きないし、いいかもしれないですね。うんうんうん。
はい。あ、そうなんですよ。うんうん、そうなんすよ。かルーティンは別に、あんましないですけども、でも、なんか夜寝る前とかは絶対にもう綺麗にしとこうっていうのはあります。あの、しょ食器も全部もう片付けちゃって。
へえ、うんうん。 うんうん。 ああ。 はいはい。

うんうん。確かにそれ言えてますよね。なんかそれ私も同じです。やっぱり。<chuckles> うん、あるあるあるですけども、ありますね。うん、やっぱり疲れてるとね、やる気出ないですよね。で、あとなんか気分がちょっと滅入ってる時とか、うん、なんかこう精神メンタル面でちょっとなんだろう、なんか嫌なことがあった時とか。<laughs> なんかそういう時は、やっぱり、んプライベートの家事とかそういう風なのにも、なんか影響するかな、みたいな。うん、感じがします。うーん、ほんとに。なのではい。
うん、うううん、う あるあります。<laughs> ううんうん。<chuckles> うそうですよね。うーん、うん。 うん、うんうん。 うんうんうん。 ああ、確かに。 うんうん。 しますよね。ううーん、うん。 なんか多分体力的な疲れよりも、メンタルの疲れてる時のが、その、やる気を持ってくるの大変かなっていう気がしますね。
うんうんうんうん。 うん。そうで はい。